Mmm, kalau menurut aku berdasarkan aku sendiri ya, Kak, eee, itu cukup bukan cukup malah, membantu dan efektif di aku cuman balik lagi ya, kalau untuk cobain ke orang kayaknya orang-orang tuh beda-beda, gitu loh, cara dia dalam, eee, menerapkan langkahnya. Mungkin di caraku bisa, tapi ada beberapa orang yang juga nggak nggak efektif, gitu loh, di dia ketika menggunakan cara tersebut, gitu. Jadi menurutku balik lagi sih, memang kalau ngomongin tentang langkah ya, apalagi kehidupan, banyak banget gebrakannya, gitu. Kita nggak tahu apa aja iya, kita nggak tahu apa aja yang bakal terjadi di kedepan, gitu. Aku aja dengan aku yang udah mengerucutkan rencanaku tersebut, langkah-langkahku tersebut, itu aja masih ada aja gitu, hal-hal tak terduga yang terjadi, gitu loh, Kak. Mhm.
Setuju setuju. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Betul, sih. Iya, setuju. Setuju setuju banget sih, Kak. Nah, untuk sekarang nih, Kak, apakah Kakak, eee, apa ya, eee, ada nggak sih, Kak, entah itu di masa sekarang, atau mungkin yang tadi kan udah cerita ini untuk di masa sekarang, ada nggak sih, Kak, kayak, eee, apa, langkah-langkah yang Kakak buat dari, eee, memulai sesuatu itu, Kak, entah itu bu membuka bisnis kah, atau memulai suatu hubungan atau pekerjaan gitu, Kak, ada nggak sih, Kak, sekarang yang bener-bener lagi Kakak alami atau pernah Kakak alami di masa sekarang kalau tadi kan kayak beberapa tahun pas Kakak lagi mau masuk ke lembaga NGO, ya. Nah, sekarang mungkin nih ada cerita baru lagi nih tentang langkah Kakak, eee, Kakak buat langkah-langkah itu, Kak, ada nggak sih, Kak? Boleh di-share?
Hmm. Oke, jadi kalau ngomongin tentang karena aku udah menemukan ya, Kak, langkah yang efektif untuk aku ketika ingin memulai sesuatu, untuk sekarang sih aku sebenarnya masih obsess banget sama lembaga NGO tersebut karena sampai sekarang aku sebenarnya belum. Mmm. <chuckles>
Mhm. Oh, kenapa, Kak? Emang kenapa, Kak? Kenapa sampai se-obsess itu, Kak, sama lembaga itu?
Eee, enggak tahu ya, mungkin karena faktornya aku tuh jadi udah lama, Kak, pengen banget masuk passion-nya tuh ke situ gitu, dari aku SMP, bayangkan, gitu. Iya, dari iya, bener, dari aku SMP aku tuh udah melirik-lirik, udah udah PDKT-an lah ibaratnya, gitu loh, dengan nih nih bidang, gitu. Jadi aku udah mencari-cari, udah ngulik-ngulik mhm?
Oh, oke,-oke, oh, itu lama banget, ya? Mhm mhm mhm. Bentar bentar, Kak, bidangnya di bidang apa, Kak? Kalau boleh tahu, ya.
Eee, aku sebenarnya tertarik semua lembaga NGO sih, Kak, apapun aku hacep, gitu. Cuman kan masalahnya sampai sekarang tuh belum terealisasikan, gitu kan. Jadi sekarang aku masih proses, gitu. Iya, jadi untuk sekarang sih, aku mencoba karena aku masih ya, pengen berharap masih tetap ke sana arahnya jadi aku berusaha sekarang itu tuh untuk menambah pengalaman-pengalaman hidup aja sih, Kak, untuk menunjang aku, eee, ke arah itu, iya, gitu.
Ah. Oke, oke oke. Terus terus, Kak? Mhm. Oh, setuju, gitu. Oke oke, menarik menarik, Kak. Terus kayak nah, ketika ini kan, tadi Kakak bilang kan sekarang tuh kayak lagi masih ada yang belum nyantol kan, kayak kalau nggak salah tadi aku denger, ya. Nah, dari langkah yang udah Kakak buat jadi kan tadi pernah buat, eee, langkah tapi kurang kerucut terus udah kerucutin udah ada pengalamannya nih kan, terus maksudnya kayak sekarang masih belum dapat itu menurut Kakak, Kakak pernah ini nggak, pernah review nggak itu langkah-langkahnya mungkin ada yang salah nggak di situ, sampai Kakak sampai sekarang tuh masih belum dapat itu sih lembaga NGO itu, Kak?
Mhm mhm. Eh.

Oke, tadi kan ini ya, Kakak, bilang kayak, Kakak, dulu pengalamannya ada tuh ketika nggak dikerucutin, dia nggak berjalan dengan baik kan, boleh nggak sih, Kak, cerita, aku penasaran deh, Kak, cerita, Kakak, ketika menyusun itu dan, Kakak, nggak kerucutin tuh, eee, jadinya kan nggak berjalan dengan baik kan, Kak, boleh nggak sih, Kak, ceritain kayak itu, eee, mau memulai apa, terus tahun berapa lebih detail gitu, Kak? Aku penasaran sih, Kak.
Mmm, mhm. Mhm. Oke. Mmm mhm. Nah, jadi aku waktu itu tuh pengen banget, eee, masuk ke kayak lembaga NGO gitu, Kak, waktu waktu itu, mhm terus waktu itu kan aku nggak tahu banget kan, masih meraba-raba, gitu kan, Kak, jadi aku nggak tahu tuh mau mulai bikin rencananya gimana, gitu kan, ya. Paling pada saat itu aku cuman bikin rencana secara garis besarnya aja sih, nggak yang sampai mendetail dan nggak aku kerucutin juga dan mungkin waktu itu juga aku, mmm, ternyata nggak tahu, gitu loh, Kak, semakin mengecilkan semakin kita mengecilkan rencana-rencana kita, bukan rencana ya, langkah-langkah kita untuk menuju rencana tersebut, itu tuh makin realistis, gitu loh, untuk dilakukan. Nah, aku tuh nggak tahu ternyata. Iya, aku baru tahu pas di ya setelah kejadian tersebut lah, gitu. Nah, cuman, eee, dari situ akhirnya aku nemuin kan kalau ternyata, oh, iya, ya, aku nggak kepikiran lagi langkah-langkah, aku coba untuk diperkecil kan lebih dispesifikan lagi, gitu kan, biar akunya juga langsung, apa ya, langsung tahu gitu, apa yang mau dikerjain, apa yang harus dilakukan, gitu, karena selama ini mhm?
Mmm. Oke Betul. Ah, paham. Betul, heeh. Heeh. Ya. Ah, oke oke oke. Mhm. Ah. It itu garis besar, Kak? Itu berapa lama, Kak, Kakak ,sadarnya, Kak, akhirnya, Kakak, sadar, "Oh, ini tuh butuh dikerucutin", gitu loh. Berapa lama, Kak, sadarnya?
Oke, heeh. Itu kayaknya aku sadarnya setahunan deh, Kak, soalnya aku kan punya target, ya. Iya, bener, bener, aku kan punya target kan. Nah, targetku itu sebenarnya di dalam waktu 6 bulan, aku tuh udah mencapai hal-hal yang udah aku, eee, apa ya, hal-hal yang udah aku targetkan, hal-hal yang udah aku rencanakan, gitu. Cuman masalahnya tuh, itu tuh dalam 6 bulan aja tuh, belum kesampaian, gitu. Terus, ya, udah, aku perpanjang lagi kan waktunya jadi 6 bulan lagi, yang mana itu jadinya setahun. Heeh, bener. Jadi setahun kan, nah, terus ternyata di eee, setelah aku targetkan lagi tuh, masih aja, Kak, tetep aja gitu terus, ya udah, sampai aku menemukan, "Oh, ternyata aku tuh miss-nya itu tuh, kurang itu tuh adalah aku kurang mengerucutkan, gitu loh, langkah-langkahku, gitu. Aku cuman secara garis besar doang, gitu.
Oh, lama juga ya, Kak. Mhm mhm. Oh, jadi 1,5 tahun ya, oh, setahun. Mmm, oke. Oh, paham paham, Kak. Berarti, Kakak, kayak awalnya udah punya rencana, udah punya langkah-langkah, tapi kurang mengeru dikerucutkan, terus tiba-tiba kayak nggak sesuai ya berjalannya, gitu ya? Terus berarti ini, eee, langkah-langkah yang, Kakak, buatin, yang buat ini kan kayak, menurut, Kakak, itu efektif enggak sih, Kak? Menur eee, di pengalamannya, Kakak?
Mhm. Bener. Betul betul betul banget. Mhm?